Eh, Kakak ada acara yang di TV gak, yang bikin Kakak tuh kecanduan pengen nonton aja terus?
Ada tuh. Jadi, dulu itu kan aku emang suka banget film ya. Nah, aku baru tahu tuh, kalau misalnya di luar negeri pun ada acara TV, mungkin kalau di Indonesia tuh kayak sinetron ya, sekedar sinetron, gitu. Nah, itu di luar negeri, karena kebetulan aku itu gak pernah tuh langganan channel-channel luar negeri, jadi aku gak tahu kalau itu ada. Tapi, ternyata dikasih tahu temen kalo ada, dan aku coba tuh, jadi dulu itu judulnya Sherlock. Jadi Sherlock tuh tentang, eee, drama detektif gitu ya, tapi bukan film, dia acara TV, jadi tiap minggu tuh ada, gitu. Mhm.
Oh iya? M Iya iya iya. Bener. Mhm. Baik. Mhm? Oh gitu. Oh gitu. Berarti memang, eee, nontonnya di TV gitu ya atau, eee, di di handphone atau di tablet itu Kakak, bisa nonton juga?

Nah, eee, yang aku suka juga dari, si karakter ini tuh, dia tuh sebenarnya
Mhm. Mmm, iya iya i
Jadi, tapi sahabatnya ini tuh nggak di dia tuh nggak pernah bilang ke orang-orang ini sahabat aku, gitu. Cuman kita semua tau mereka tuh secara nggak langsung suh sahabat. Sahabatnya ini dokter seorang dokter tapi dokter pada saat pulang. Nah sahabat ini, mmm, kayak mereka berdua tuh punya apa ya kalau dari sisi psikologisnya, ya. Mereka tuh sebenernya, mmm, ter tertarik, eee, attach satu sama lain attach satu sama lain. Eee, tapi dua-duanya itu sama-sama tipe yang cuek. Jadi mereka bukan temenan yang berdasarkan emosi tapi berdasarkan intelektual, gitu.
Mmm. Mhm. Oh, iya. Iya. Mhm. Mhm. Oh gitu, wah bakalan seru tuh ya, Kak, ya, filmnya. E acara ya, acara TV-nya. Mhm, bener bener. Nah itu Kakak pernah nggak sih kayak, eee, ngaruh gitu loh ke kehidupan seke eee, hidupan kehidupan sehari-hari Kakak. Entah itu dari, eee, nggak bisa tidur atau, eee, bolos bolos sekolah, kan, karena Kakak kemarin itu pern eee, bilangnya, eee, nontonnya itu ya pas pas sekolah kemarin, ya. Nah, itu gimana tuh Kakak ngatasinnya?
Iya. <chuckles> Acara TV-nya. <chuckles> Mhm. Hmm. Iya. Hmm, ke eee, kalo misalnya ngaruh ke tidur, atau kerja, atau kuliah itu nggak, ya. Untungnya kayak masih aku batesin juga dan karena kebetulan acara TV-nya itu tentang detektif yang akademik banget jadi kayaknya agak nggak sinkron, ya, kalau aku suka karakter yang akademik banget, tapi aku ninggalin akademik, gitu. Eee, cuman berpengaruh ke kehidupan sehari-hari itu kadang kemi ketika aku ada eee, ini mungkin agak ini ya agak lebay juga. Waktu SMA nih, misalnya aku ada sesuatu yang menurut aku terlalu emosional akunya, gitu. Terus kadang aku mikir, "Ah karakter yang aku suka kan orangnya tidak emosional," gitu, "aku harus bisa kayak dia." gitu. Waktu SM mhm.
Oh, bener, hmm. Mmm. <chuckles> Wah, bener sih. Mhm. <chuckles> Iya. Hmm. Oh, iya berarti heeh, berarti ngikut gitu ya kayak, eee, "Yang karakter ini seperti ini nih, oh, aku kayaknya harus seperti itu juga." gitu, ya?
Iya, karena saking kan ngeliat dia tuh keren banget. Nah, pernah juga tuh ikut semacam fandomnya, ya. Itu aku pernah ikut ke fandomnya di sosial media, eee, sebenernya fandomnya tuh termasuk yang, apa ya, termasuk yang nggak suka berantem, kita juga bukan fandom besar gitu, karena gak banyak yang tau. Cuman pernah tuh ada di titik di mana kita berantem sama ternyata acara TV ini ada versi filmnya, gitu. Dibuat versi filmnya.
Mhm. Mhm. Iya. Ya. Mhm. Oh. Berarti Oh, berarti setelah diambil dari novel jadikan series lalu dijadikan film gitu, ya? Mmm.
Iya, tapi aktornya tuh, beda.
Wah. <chuckles> Kesel, ya.
Nah, itu yang jadi, eee, wah, jadi apa ya heeh. Jadi banyak debat karena ternyata yang acara TV-nya tuh justru lebih realistis dari diba eee, apa ya lebih realistis dan lebih mirip sama novelnya gitu. Mhm.
Iya, yang Mmm. Oh, gitu. Itu kira-kira Kakak pernah nonton nggak, eee, filmnya itu tadi?